Какие жанры ты раньше не понимала, а теперь любишь?
Ой, ну, наверно, вот в плане фильмов, к этому относятся фильмы ужасов. Фильмы, сериалы. Да. Ну, тому что раньше я боялась этого по понятным причинам. <chuckles>
Мгм. Серьёзно? Мгм. То есть, э, был какой-то опыт неудачного просмотра или что то такое? Или как это? Почему боялась сначала?
Ой, я не помню. Вот у меня какой-то такой момент в голове крутится. Как будто мой папа когда-то, когда я была совсем маленькая, смотрел какой-то фильм ужасов, и я случайно там что-то увидела, из-за этого боялась. Навь ну, я, мне кажется, наскока я помню, я больше испугалась того, как мама моя на него кричала за это: "Ты что, с ума сошёл ребёнка тут!" Да, всё, к психологу надо.
Мгм. Мгм. Испугалась, наверно. Мгм. <laughs> Детская травма? <laughs> Мгм. А что это был за фильм, ты не помнишь уже сейчас?
Ой, мне кажется, это был, эм, я не помню, как он называется, какой-то фильм такой, где у какого-то чувака, он выходит из ада, и у него какие-то иголки из головы торчат. В общем там
Ого. А, ну звучит, конечно, прекрасно, если так. <chuckles>
Ну да. Я не помню, как он называется, но я однозначно йе его я в жизни не буду смотреть. <chuckles>
Мгм. Мгм. То есть страх такой остался, неприятное ощущение, да?
Ну да, но я тоже я забыла, как этот фильм называется, но я тоже как бы про него читала. И он считается одним из самых страшных, вообще, как фильмов ужасов, которые были созданы. И что там, м, много крови, кишков, там ещё что-то. И мне эта тема не нравится.
Ого. Мгм. Слушай, ну, наверное, понять маму тоже можно, потому что она, э, видимо действительно и сама испугалась, и для ребёнка она понимала, что это был бы большой стресс. Ну, собственно говоря, и права оказалась.
Да. Нет, конечно. То есть я как-то случайно это увидела. То есть тут же меня так рано убрали. Ну, вот как-то такое. <chuckles>
Мгм. Мгм. Так, а потом как же вот изменилось твоё мнение?